Di ba, minsan kasi ano eh, yung sabi nga nila, the less the people know, di ba?
Totoo. Oo, walang mangingialam, 'no?
Oo, yun-yun-yun. Kasi ano rin eh, parang yun din yung inaalagaan niya, mas parang yun nga, ah, ah, nandun yung pag-aaway, alam naman natin yan. Pero mas healthy kasi kaming dalawa lang yung nag-uusap tsaka walang ibang nakikialam.
Mm. Totoo. Tama, tama, at least ang mahalaga parang ano, kung kayo, kayo man lang pero di ba alam din naman ng mga pamilya niyo, eh, parang yung mga direct na pamilya lang kumbaga, hindi na kailangan malaman lahat ng ano, lahat ng mga taong nakakakilala sa inyo, yun, ganun ba ganun ba yung ibig mong sabihin na ano?
Hindi agad Hmm. Hmm. Mm. Mm. Oo. Oo, minsan ano, sa'kin kasi, minsan nal nalalaman nila nag-away kami pero tapos na, at na-resolve na namin. Pero kung hindi talaga kaya, nanghihingi kami ng tulong dun sa pinakakaibigan lang talaga namin na alam naming hindi kami pag-uusapan, ganiyan. Kasi, ah, alam naman natin ngayon 'pag minsan yung mga tao, 'pag nag may pag-aaway, pino-post agad, parang ano ba yan, drama agad.
<laughs> Okey, okey. Mm. Hmm. Mm, okey. Oo. <laughs> Mga ano, 'no, parang walang magawa sa buhay, 'no? Hindi naman na kailangan i-post yung mga gano'ng bagay, eh. Ah, siyempre away ng ibang tao yan ba't ka makikisali.
Oo. Mm. Oo, oo, parang may drama ka na nga gusto mo pa magbasa ng drama ng iba, parang naku, hindi rin siya healthy ah, sa totoo lang. Ang dami kong nabasang mga gano'n.
<laughs> Sobra, oo. Totoo. Dapat 'pag ganun talaga, labas ka na dun. Yun din isa din sa nakakapinsala sa ano yan, relasyon. Yung mga nababasa di ba, parang na madali kasi talaga tayong maapektuhan, eh, lalo na 'pag tungkol sa atin. <laughs>
Kaya hmm. Oo, totoo. Oo, di ba? Mm. Oo, totoo. Yun nga eh, alam mo, salamat sa mga tips mo ha. Kahit papaano may natutunan akong bago lalo na yun dun sa pag-ano she-share ng pinapanood kahit malayo.
Mm. Oo, salamat din sayo marami din akong natutunan. <laughs> Sana makausap ulit kita sa susunod.
Hmm. Mm. Oo. Oo nga eh, sana din. Maraming salamat. Paalam.
Mm. Ah, salamat-salamat.

Oo, eh, sa tingin ko tama 'yong nabanggit mo kasi, ganyan din 'yong ano minsan sa mga ano. Halimbawa, tama yung nabanggit mo sa mga tropa, mga kaibigan pagka, imbis na alam mo 'yon parang mag-ba-bonding kayong magkakasama <laughs> ano parang 'yong, atensyon niyong ano, 'yong kumbaga 'yong atensyon niyo is ano wala do'n sa, sa isa't isa gano'n. Kumbaga 'yun nga parang nakatutok lang kayo, minsan nangyayari din 'yun lalo na 'pag ano, 'pag sa ano sa inuman 'di ba, 'pag, ah, imbis na magkuwento-kwentuhan kayo yung iba mga naglalaro ng ano ng ayan ga o 'di ako 'di ba iba na yung ano, eh, kumbaga iba pa din yung komunikasyon talaga na nag-uusap-usap kayo kumpara mo
Hmm. Oo. Mm. M Ah. Ng ko ng games. Oo.
sa ano sa mga ibang tao na alam mo 'yun parang 'yun nga puro, puro gamit lang talaga ng ano <laughs> teknolohiya mm.
Mm. Totoo. Kaya nga, eh, kaya ta's ano pa minsan parang, ah, 'yun nga hindi naman kasi lahat, eh, talagang kahit sabihin lahat tayo may mga gadgets, may technology, hindi naman lahat talaga parang maano doon. Kaya parang, ah, pag-chinat mo or tinext mo parang ganyan, parang hindi ka kaagad ma-replayan parang nagtatampo ka na or nagkakaroon ng miscommunication kasi parang, "Ay, pinag-ano ayaw ko kausapin, ayoko pansinin." Ganyan, eh, 'di ba may mga kaibigan tayo na talagang alam natin na parang isang linggo bago mag-reply kasi nga hindi talaga sila connected sa mga tech ano nila, sa mga gadgets nila. Ako ganyan yung mga kaibigan ko na iba. Naku!
Oo. Mhm. Hmm. Oo, totoo. Mm. Oo. Totoo. <chuckles> Ano, tawag diyan? Dagdagan ko lang yung sinabi mo 'no, may mga ganyan, eh, yung parang hindi nag-re-reply pero makikita mo, mag ano parang mag-po-post 'di ba, parang may kasamang ibang ano, ibang kaibigan yung gano'n yung parang, nakakasama ng loob 'di ba? <laughs> Yung mga gano'n parang makita mo nasa lugar pala na ganto, online naman. <chuckles> Yan naalala ko lang, oo.
Mm. Oo. Mm. Oo. Ay! Oo parang Mm. Oo. Mm. Oo. Parang ano, parang ap apektado ako sa ganyan kasi parang ganyan ako. <chuckles>
Hmm. <chuckles> Gano'n ka pala.
Oo kasi may ugali pagka-tinext mo ako magrereply ako pero pag 'yun sa mga Messenger ganyan or di kaya sa iba pang mga, ah, sa Viber yan magrereply talaga ako kasi parang, ah, ako hindi talaga ako ma-social media pero nag-popost ako hindi naman post parang 'di ba yung uso ngayon story na ganyan. Gano'n lang, parang maki para lang makita nila na buhay pa ako, parang gano'n.
Hmm. Oo. Hmm. Oo, oo story. Opo. Hmm, <chuckles> proof of life. <laughs>
Oo, pero pagdating sa text or Viber ganyan magrereply ako kasi connected siya sa trabaho ko, pero Messenger hindi talaga.
Hmm. Ah, okey.